อ่า ในสมัยมัธยมนั้น มันจะมี โรงเรียนประจำจังหวัด แล้วโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ย มีโรงเรียนประถมที่กำลังขึ้น ม.1 จากหลาย ๆ ที่มารวมกัน อ่า แล้วโรงเรียนของคนไทยเนี่ย เขาก็จะเรียงเลขที่เนี่ยตามลำดับตัวอักษรครับ น อา แล้วบังเอิญชื่อของผมเนี่ยดันไปแทรกกลางระหว่างเพื่อน สอง ค ที่เขาสนิทกันอยู่แล้ว ซึ่งคนก่อน น ผมกับคนหลังผมเนี่ย อ่า ยกตัวอย่างเป็นเลขที่ เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนแล้วกันว่า ต หน้าผมเนี่ยเลขที่ 14 ผมเลขที่ สิบห้า อา คนหลัง ผมเลขที่ 16 ทีเนี้ย ไอ้ 14 กับ 16 นี่แหละครับเขาสนิท เพราะเขามาจากโรงเรียนประ เดียวกัน แอ
ครับ อืม! ครับ อา ครับผม เออ ๆ ใช่ ๆ ครับ อะ อืม! อ๋อ ครับผม ครับ สิบสี่ อา สิบหก ครับ อ๋อ รู้จักกันมาก่อนแล้ว ใช่ไหมครับ อา ๆ ๆ ๆ แล้วเราทำยังไงครับ?
ใช่ ครับเรียกได้ว่า สนิทกันมาเลย แต่ทีนี้ด้วยอักษรภาษาไทย ด้วยอักษรภาษาไทยก็เลยทำให้ผมเนี่ยไปแทรกตรงกลางเขาเนาะ ทีนี้ เวลาเขาคุยกัน อา เขาก็คุยข้ามหัวผมไปข้ามหัวผมมา ในช่วงวันที่ ที่เริ่ม เอ่อ เขาเรียกปรับพื้นฐานของเด็ก ม. 1 ว่า เอ่อ ต้องเรียนนู่นเรียนนี่เนาะ เราก็เลยใช้วิธีที่แบบฟัง อันดับแรกเราฟังก่อนว่า คุยเรื่องอะไรกัน แล้วเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ย เป็นเรื่องที่เรามีความรู้ไหม อย่างเช่น อาจจะคุยเรื่อง อะ ใช่ ใช่ครับผม อาจจะเป็นเรื่องกีฬาที่เราเล่นได้ หรือถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจ อย่างเรื่อง gundam อย่างเงี้ย ซึ่ง ซึ่งเราไม่ได้ชอบก็อาจจะปล่อยผ่านให้เขาคุยกันไปก่อน จากนั้นก็ค่อย ๆ แทรกเข้าไปทีละเรื่อง ทีละเรื่อง ตอนที่เราแบบ
ครับ อ๋อ เหตุจำเป็น ครับ ๆ <laughs> อือฮึ ครับ ครับ อืม อืม ๆ อ๋อ อืม เราคอยสังเกตก่อนใช่ไหมครับ? เออ ๆ ครับ เออ ครับ อ๋อ โอ้! นี้น่าสนใจ ห มาก ๆ เลยครับ ครับ
อา ใช่ ใช่ครับผม ก็สุดท้าย ปัจจำ ปัจจุบันเนี่ย ก็พอเราเริ่มค่อย ๆ แทรกเข้าไปในเรื่องที่เราเนี่ยมีความรู้ แล้วก็สามารถเม้าท์มอยด้วยได้แล้ว จากวงสนทนาที่ข้ามหัวเราไปข้ามหัวเรามาเนาะ ปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นวงสนทนาที่คุยกันได้ทั้งหมด 3 คนเลย แล้วก็สนิทกันจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับผม ก็ จนวัย ทำงานนี่ก็เรียกได้ว่า เกือบ 20 ปีแล้วที่ ที่ได้รู้จักกันมา ใช่ครับ
แล้วหลัง หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับ? เออ อืม ครับ อืม ๆ ๆ โอ้ อื้อฮือ โอ้โฮ น่าประทับใจมากเลยครับผม แล้ว <tsk> บท ยังพอจำบทสนทนาแรกได้ไหมครับที่คุณไปคุยกับเพื่อน 2 คนนั้นนะครับ?
ครับ

ครับผม การที่จะเริ่มคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ย เดี๋ยวต้องยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังก่อนดีกว่าครับ ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราถูกส่ง บริษัทส่งเราเนี่ยไปฝึกอบรมกับ อ่า เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ต่างจังหวัดในสายงานเดียวกันเนาะ ยกตัวอย่างเช่น สายงานที่ผมทำอยู่เนี่ย จะเป็นสายงานที่จำเป็นจะต้องอบรมเรื่อง อ่า ดับเพลิงขั้นสูง Advance Fire Fighting เนาะ ซึ่ง ในการอบรมขั้นสูงเนี่ย เขาไม่ได้อบรมแค่บริษัทเดียว ก็จะเป็นตัวแทนจากบริษัท ในแต่ละรอบส่งไปที่สถาบันสถาบันหนึ่ง ซึ่งมีหลากหลายเนาะ สัก อะ สองสาม สถาบันได้ ใช่ ๆ ครับผม ซึ่งหลาย ๆ คนเนี้ย ก็จะต่างที่ ต่างบริษัทเนาะ แล้วก็มาเจอกัน อย่างเงี้ยครับผม
ครับ เออ ๆ ๆ ๆ ได้ครับ มันเป็นยังไงครับ? อืม ครับ อื้อฮือ ครับ อ๋อ โอ้ น่าสนใจมาก ครับ อืม ครับ เออ เห็นภาพ ครับ ครับผม ครับ
อืม
ครับ ต่อเลยครับ อะฮะ
ด้วยสถานการณ์ ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับผม การที่ ที่มาเจอกันแล้วเนี่ย วิธีทักทาย ล ก็อาจจะเริ่มจาก อ่า "สวัสดีครับ พอดีคุณมาจากบริษัทอะไร?" อา ลักษณะนี้เนาะ ก็จะเป็น
ครับ อืม ๆ อืม อ๋อ เอ่อ ก็ง่าย ๆ ถูกไหมครับ?
อา ใช่ครับผม แล้วก็ "อ้อ บริษัทนี้อยู่ตรงนี้ อ๋อ เป็นโรงงานเหรอครับ?" หรือว่าจะเป็น "บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร? แล้วทำไมคุณถึงมาอบรม?" เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าจะถามว่า เริ่มต้นด้วยอะไรเนี่ย? ส่วนตัวแล้วผมมองว่า เราจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อมนั่นก่อนว่า สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นอย่างไร? แล้วค่อยใช้คำถาม บางคำถามเกี่ยวข้องกับ อ่า การที่เรามารวมตัวกัน ณ จุดนั้น การที่เรามาเจอกันด้วยเหตุผลบางอย่าง อา ในการเปิดหัวข้อในการสนทนากับคนแปลกหน้าครับ
อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ เข้าใจเลยครับ ครับ ๆ แล้วพี่มีแบบ มี มีบทสนทนา ที่แบบว่า บทสนทนาเปิดหัวไหนครับ ที่ใช้เป็นประจำ?
อือ อืม ส่วนใหญ่ก็จะถามว่า อะ "คุณทานข้าวหรือยัง?" เนาะ เบสิกคนไทยเลย อา เจอหน้าก่อนเลย โอ้ คุณพี่ ไม่รู้แหละจะเช้า สาย บ่าย เย็นไม่รู้ แต่เจอหน้ากัน สมมุติเลยนะเจอหน้ากัน ไม่รู้จัก เลย อาจจะเป็นสถานการณ์ทั่วไปด้วย "สวัสดีครับคุณพี่ เอ่อ ไม่ทราบว่าทานข้าวหรือยังครับ?" อ้อ อาจจะตอบกลับมาเนาะว่า "ทานแล้ว" <chuckles> อะไรประมาณนี้ครับ ใช่
อืม อืม เออ ๆ เบสิก คนไทย ใช่ ๆ อือ ครับ เออ เออ ๆ ๆ เออ เรา ครับ อ เราต้องดูบริบทของเขาด้วยไหมครับ? แล้วค่อย ต้องคอยสังเกตว่าเขากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ด้วยไหมครับ? เราถึงจะแบบเปิดหัวสนทนาได้

อ๋อ ได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่า การอ่านบรรยากาศเนี่ย เป็นเรื่องของประสบการณ์ แล้วก็สิ่งแวดเลาะ ซึ่งแต่ละคนเนี่ย เรียนรู้ อา แล้วก็รับรู้กันมาต่างกัน ก็เคยมีบ้าง บางท่าน บางคน ที่อาจจะผิดคิว ผิดจังหวะ หรืออาจจะไม่รู้กาลเทศะ แล้วก็เข้าไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ อ่า ระยะเวลาในการเรียนรู้ แล้วก็ประสบการณ์ที่อยู่ในสังคม ในสังคมที่เราพุ่นชิน เนี่ยว่า จะต้องวางตัวแบบไหนพอสมควรเนาะ หลังจากที่เรามีพื้นฐานของการเข้าอยู่ในสังคมแล้ว เราจะรู้ว่า เราเนี่ยควรจะวางตัวแบบไหน ใช้คำพูดแบบไหนกับสถานการณ์ตรงหน้า อย่างเช่น อ่า ยกตัวอย่าง อย่างการอบรมที่เมื่อสักครู่ได้พูดไป ถ้าใครที่อบรมบ่อย ๆ เนี่ย โอ้โฮ เจอเพื่อนนี่วิ่งเข้าหาได้เลย เพราะเรารู้แล้วว่า เราจะต้องเข้าจังหวะไหน แต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกบริษัทส่งไปอบรมเลยเพิ่งไปอบรมครั้งแรก อย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะเกร็ง ๆ หน่อย ใครเลย อย่างเงี้ยครับ อืม
ครับ อืม ครับ ประสบการณ์เนาะ ครับ อืม ครับ อืม ๆ ๆ อืม ครับ ครับ อา อือฮึ ครับ เออ เข้าใจเลยครับ แล้ว ทีเนี้ยครับ มัน <tsk> มีเทคนิค ท ไหมครับ? เวลาที่ ค ต้องคุยกับคนแปลกหน้า แล้วก็ยังเป็นคนที่แบบต่างวัยกับเราด้วย อาจจะเด็กกว่า หรือแบบมีอายุมากกว่าเรามาก ๆ เงี้ยครับ
เออ อาจจะใช้เทคนิคที่เรียกแทนตัวเอง ถ้าเป็นคนที่อายุมากแล้วกัน เป็นผู้ใหญ่กว่าเรา หรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุเลยก็ได้ แต่ว่า อ่า ยิ่งผู้สูงอายุมาพูดคุยกับเราเนี่ย เขาก็มีความรู้พอสมควรเนาะ ในบริบทที่ พี่ เป็นเรื่องของการอบรมแล้วกัน
อืม ครับ อืม ๆ ๆ อืม เขามีประสบการณ์มากกว่าใช่ไหมครับ? อา
อา เราก็อาจจะแทนตัวเองด้วยว่าแบบ เออ ผม แล้วก็นอบน้อมนิดหนึ่ง พึ เพราะว่าสถานการณ์ที่เราเข้าไปคุยกับเขาเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะเป็นการ แอบขอความรู้เล็ก ๆ ขอเทคนิค ขอเคล็ดลับ จากผู้ที่เขามีประสบการณ์ อา ใช่ครับ จากผู้ที่มีประสบการณ์ ส่วน ส่วนถ้าเป็น อ่า รุ่นน้อง หรือว่าคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเราเนี่ย เทคนิคสำคัญเลย ก็คือ ไม่ยกยอปอปั้นตัวเอง หรือว่ามั่นใจในตัวเองเกินไป เพราะว่าเรา ม ไปเพื่อที่อาจจะอยากให้ความรู้เขา ให้เขาได้ต่อยอด เราไม่ได้ไปเพื่อขิงเขา ไม่ได้ไปเพื่อ flex หรือเบ่งใส่เขา เนี่ยแหละครับผม เป็นเทคนิคง่าย ๆ ของผมเลยครับ
ครับ อ๋อ ไปขอคำแนะนำ เออ ๆ ๆ ๆ ครับ โอ้ นี้น่าสนใจ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ เออ โอ้โฮ อันนี้ น่าสนใจมากครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ เรา เรา เรามองว่าภาษากายของเราอะ มีผลต่อการที่จะเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าไหม?